Neden olmasın? Yani, alışılagelmiş bir oyun değildi belki senin zamanın için. Hani, senin oy ondan önce gördüğün oyunlar ne tarzdı mesela? İşte, eee, yarışlar ya da dövüşlü şeyler. Belki, hani, sebze meyve yetiştiren basit, belki, oyunlar ya da oradan oraya zıplanan oyunlarmıştır belki. Eee, bu, eee, ne diyeyim? <snorts> Kendi yaratıcılığını kullanarak birçok şey inşa etmek, kendini orada dünya yaratmak, eee, s senin, eee, ufkunu açmış bir oyun olabilir. <chuckles> Neden olmasın?
Hı hı. Tabii tabii. Tabii ki. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii ki, yani, çok gerçekten o yaratıcılığımı tetikleyen, eee, kardeşim de çok oynadı bunu benden sonra. Benden 8 yaş küçük bir kardeşim var benim, mesela, o da çok oynadı. Eee, bizim yaş grubumuzdaki azıcık bilgisayar oyunu oynayan herkes oynamıştır büyük ihtimalle bu oyunu, öyle diyeyim.
Hı hı. Anladım. Müthiş. Mutlaka ya da ya arkadaşının yanında durup bakmıştır. Peki, sen, eee, bununla ilgili videoları izliyorsun. İngilizce hepsi. Ondan sonra içerikler hoşuna gidiyor. "Ben bunu niye yapmayayım?" diyorsun ve başına geçiyorsun YouTube'un. Eee, ilk şu an hani geriye dönüp baktığında "İlk videomu beğenmiyorum." diyorsun ama sen onu ilk yaptığında bence öyle hissetmemişsindir. Nasıl hissetmişsin yüklediğinde? Ben bunu başardım. E, alıştım. <chuckles>
Tabii tabii. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Ya, çok heyecanlıydım. <chuckles> Iıı, çok heyecanlıydım onu ilk yaptığım zaman. Çünkü, iii, ımm, yani, insanlarla bir şey paylaşacağım. Yani, kom bütün dünyaya açık bir içerik paylaşacağım ve insanlar bunu görebilecek. Ve, eee, o zaman için korkunç bir sayı, işte, sanırım 400 kişi falan seyretmişti o videoyu. Benim için korkunç bir sayıydı, yani. <chuckles> Eee, o yüzden, evet, eee, şey bir histi. Cidden heyecan verici bir histi benim için o videoyu başarmak.
Neden olmasın? Tabii. Hı hı. Ya. Tabii ki çok büyük başarı. <chuckles> Peki, yaparken duyurur muydun arkadaşlarına? "Ben video yapıyorum, bakın mutlaka girin izleyin." diye. Yoksa sessizce kendi hâlinde evde, eee, yaptın bıraktın mı?
<chuckles> Hı hı.